ก็คือไม่ตอบตลอดเลย <laughs> ก็คือ 1 ครั้งที่ส่งไปอะ แล้วแบบจะกี่วัน มันนาน มันกินระยะเวลานาน แล้วคือไม่ตอบกลับมาเลยอะ เออ จนบางครั้งบางที อ่า มันมีเหตุการณ์ว่า เออ มัน มันเลยผ่านช่วงเวลาสำคัญในชีวิต เช่น วันเกิดเรา หรืออะไรเงี้ย เขาก็ยังเงียบอยู่ อันเนี้ยเราคิดแล้ว ถ้าเป็นสมัยก่อนล่ะ เราก็คงจะงอนแบบ "งอนจังเลย ลืมวันเกิดเหรอ?" อะไรเงี้ย แต่ทุกวันเนี้ยค่ะเราก็เลือกที่จะแบบว่า ไม่ตอบ ไม่ ไม่ตามแล้วอะตัวเอง อือฮึ
โอ๊ย อือ อือ ๆ ๆ โอเค ก็ ก็ปล่อยไป ก็แบบว่า เออ ทุกคนก็มีภาระหน้าที่เนาะ อะไรอย่างงี้
ใช่ ใช่ เราก็ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ถามด้วย ไม่ถามกับใจตัวเองด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไรเงี้ย ก็เคารพทุกการตัดสินใจเลยค่ะ ว่าแบบ เอ่อ เราเติบ เติบโตกันมาถึงจุด จุดนี้แล้วอะ เขาก็คงคิดมาดี มีเหตุผลของเขาเนาะ ในการทำอะไรอย่างเงี้ย อือฮึ
ค่ะ มันก็เป็น เขาเรียกอะไรอะ มันก็เป็นทั้งการเติบโตด้วย แล้วก็จะบอกว่า พี่คนนั้นน่ะ เหมือน <laughs> เหมือนจะเข้ามาเป็นอะไรแปลก ๆ ในชีวิตเรา แต่ก็เป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตเราเหมือนกันน่ะ
ใช่ อ มันก็ทำให้ ความจริงอะ เราแอบแบบสงสัยในตัวเขานิดหนึ่งนะพี่คนเนี้ย เออ
ว่าเขาอ่านบรรยากาศไม่ ออกเหรอ <laughs>
ใช่ ๆ ๆ <gasps> บางทีเขายิงคำถามอันนี้มา เราจะไม่ตอบ หรือว่าเขาพูดจาแบบไม่น่ารักตรงไหน เราก็จะไม่ตอบแล้วไง เราผับ ผ่านไปแบบว่าเป็น 5-6 เดือนเราก็จะไม่คุย ไม่ว่าเขาจะ LINE อะไรมา เราก็จะไม่ตอบอีก อะไรเงี้ย ทำไมเขาอ่านไม่ออก อะไรเงี้ย <chuckles>
<giggles> แบบ เอ๊ะ เรายังอ่านออกแล้วเลย <chuckles> ทำไมเขายังคงอะไร โอ้โฮ ก็นานเหมือนกันนะ 5-6 เดือนอะ
ใช่ ไม่ว่าเขาจะส่งอะไรมา เราก็แบบไม่อยากคุยอะ เรารู้สึกแบบเขาก็ส่งมา ตลอด อย่างเงี้ย ก็เลย
แต่เขาก็ยังส่งอยู่ เราไม่มีความรู้สึกแบบว่าแพ้ลูกตื๊อบ้างเหรอ? ณ จุดนี้แล้ว <laughs>
ไม่เลย มัน มันเป็นความรู้สึกว่าแบบ "คนเนี้ยมันไม่คลิกอะ มันไม่ มัน มันคุยแล้วมันไม่คลิก" อะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกแบบ แต่ทุกครั้งที่ตอบแบบสมมติผ่านไป 6 เดือน อ่า 6 เดือน แล้วแบบเหมือนแบบเขาแฮปปีเบิร์ทเดย์ หรือว่าจะเป็นเทศกาล อา แฮปปีตรุษจีน Happy New Year อะไรก็แล้วแต่เงี้ย อา ก็พอนาน ๆ อะ เราก็อาจจะแบบเหมือนส่งกลับไป "ขอบคุณค่ะ" อะไรเงี้ย อาจจะมีบ้าง แต่ก็ไม่คุยนอกรอบอะค่ะ เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้จริง ๆ
อืม อืม แฮปปีตรุษจีน <chuckles> อา ก็ ก็ตอบตามมารยาท หมายความว่า แฮปปีตรุษจีน ก็ขอบคุณแฮปปีตรุษจีนนะ ไม่ได้อะไรเรื่องอื่น ก็ชัดเจน
อา อะไรอย่าง ใช่ ค่ะ แต่ ใช่ แต่ว่าแอบงง
พี่เขาก็ยังไม่ จากไป <chuckles>
<laughs> ใช่ เขาไม่อยากเจ็บ เลิกถามคำถามนี้สักที เออ ไม่เข้าใจอะ <laughs>
<laughs> <laughs> ตลก <chuckles> ก็ แต่ก็ถือว่าแบบคุณก็ เขาเรียกอะไรอะ เรา จะเรียกว่าคุณไม่ได้ เราคิดว่าทุกคนก็มีพัฒนาการคล้าย ๆ กันแหละ จากแบบ จากวัยรุ่นมาถึงตอนนี้อะเนาะ แล้วปัจจุบัน นี้ก็ยังเป็นคนที่ใช้แชตเป็นหลักไหมคะ?
<laughs> อือฮึ ใช่

ก็ชัดไงคุณ อา เราก็รู้สึกว่า
อ๋อ มันก็เหมือนที่เราพยายามสื่อสารกับพี่คนนั้นหรือเปล่า? ในทางกลับกัน
อา ใช่ พอมีพี่คนนี้ในชีวิตอะ ก็ไปทำให้เราคิดอะไรได้เยอะ อา <giggles>
<chuckles> ว่า อ้อ มันก็เป็นการ มันก็เป็นความเงียบที่เสียงดังเนาะ <laughs>
ใช่ ความเงียบที่ชัดเจนเลยล่ะ เออ ก็เลยแบบว่า อ๋อ คิดได้ว่า อ๋อ มันเป็นอย่างงี้นี่เอง อย่างงี้ อือฮึ แต่แบบต้อง ใช่ อืม ใช่ ก็ต้องเล่านิดหนึ่งเนาะว่า แบบว่าเดี๋ยวเนี้ยถ้าแบบว่ามันเทียบกับสมัยก่อน อย่างเงี้ย ที่แบบว่ามี่ไลน์แล้วเพื่อนไม่ตอบ ไรเงี้ย เออ อาจจะแบบรู้สึกแบบถามไปย้ำนิดหนึ่ง อา แต่หลัง ๆ อะค่ะ ก็เริ่มรู้สึกว่า อา อย่างที่บอกเนาะมีพี่คนนี้เป็นบทเรียน ก็รู้สึกว่า อา ไม่ตอบก็แปลว่าไม่อยากคุยแหละ อือฮึ มันก็จะมีการแบบว่านอกจากไปกดอันซง อันเซ็น เราก็แบบเหมือนทำใจเบา ๆ ด้วยอะค่ะ ว่าแบบ อะ
เออ อา ก็มันก็เลยเป็นบท เรียนมา จริง ๆ อืม <chuckles> อ๋อ เออ ก็เป็นสัญญาณแล้วแหละว่า เราอาจจะไม่ใช่ของ กันและกัน
ใช่ ใช่ <chuckles> อันนี้แบบในความสัมพันธ์ของเพื่อนด้วยนะ อืม ใช่ อาจจะแบบ เออ แล้วบางทีอาจจะมีเรื่องงอน อะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะ อย่างที่บอกเราจะโทรไปถามเลยว่า แบบงอนอะไรอยู่หรือเปล่า อย่างเงี้ย
อ๋อ อาจจะเข้ากันไม่ได้ ไรงี้ไหม ถ้างั้นอะ? อ้าว แล้วทำไมใช้คำว่าสมัยก่อน ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่โทรแล้วล่ะคะ?
ก็เพราะว่า <chuckles> ก็เพราะว่ามีพี่คนนี้เป็นบทเรียนว่า เราเติบโตแล้วไงตัวเอง <chuckles>
อ๋อ มัน มัน มันเป็นการเริ่มอ่านบรรยากาศเหมือนที่เราทำกับพี่คนนี้ เราก็เลยรู้สึกว่า โอเค มันก็คือเป็น อ๋อ โอเค เข้าใจแล้ว
ช ใช่แล้วเหมือนแบบว่าด้วยความที่อายุเยอะขึ้นอะเนาะ เราก็รู้สึกว่า เออ มันไม่ใช่ละอ่อนแบบมันไม่ใช่เด็กน้อยเหมือนสมัยก่อนแล้ว เออ มันไม่ใช่ละอ่อน ถ้าเป็นแบบภาษาบ้านเราก็จะเป็นละอ่อนต่อนแต่น อย่างเงี้ย แบบ เออ มันไม่ใช่แล้ว ไรเงี้ย ทุกคนเติบโตกันแล้ว บางคนเพื่อนเราอะค่ะ มีถึงขั้นที่แบบว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วนะ อย่างเงี้ย อืม
อืม <chuckles> ละอ่อน <laughs> สาบเมียงมาเชียว <chuckles> อ๋อ อืม มันก็จะไปโผงผางไม่ได้อะ คือเราก็อาจจะมองอีกทางหนึ่ง ก็คือเขาอาจจะไม่สะดวกจริง ๆ ก็ได้ อะไรงี้
เรา แต่เรามองอย่างงี้ค่ะ เรามองรู้สึกว่า เออ ในเมื่อแบบเราเติบโตกันมาถึงจุดที่แบบว่าเป็นพ่อแม่คนแล้วอะ ทุกการกระทำอะค่ะ เรารู้สึกว่า มันมีเหตุผล มันไม่ใช่ว่าจะโกรธกันแบบว่าเหมือนสมัยก่อน ที่แบบเอะอะฉันงอน เอะอะฉันโกรธ อะไรอย่างเงี้ย เออ เรารู้สึกว่า ในทุกการกระทำอะทุกคนล้วนคิดมาดีแล้ว เพราะเป็นพ่อคนแม่คนกันแล้วอย่างเงี้ย เราก็เลยให้เคารพการตัดสินใจของทุกคนค่ะ แม้ว่าในบางครั้งที่แบบเพื่อนจะอ่านไม่ตอบอะ เราแอบสงสัยนะว่า เฮ้ย เราไปทำอะไรให้อะ อ แล้วแบบ ใช่
อือ อืม อือ อืม อืม นาน อย่างงี้ ตัวเองต้องมีระยะเวลาสิ หมายความว่า เออ ถ้าเป็นประมาณ 1 วันอย่างเงี้ย ก็ เออ ก็โอเค ไม่ได้คิดอะไร แต่กี่วันล่ะที่เริ่มรู้สึกว่าแปลก ๆ แล้ว?
อืม